أكيد طبعًا، أكيد.
ما أنت عندك الحكومة برضه آآ هي دي بلدنا فاهم، فهي الحكومة مش عايزة تبسط أي حد غيرنا، فلو هُم يعني جابوا حد آآ ال الناس مش مش حابينّه، فهُم أنت أنت كده هتعمل مشاكل في البلد ال الناس مش مش هيسمعوك <tsk> فاهم قصدي إيه؟ ممكن يعمل مشاكل في البلد.
أنا أنا أنا وصلت لي وصلت لي الفكرة إن هو أنا الدولة لو ما جابتش حد الش الشعب مش عاوزه هت هيزعلوا الشعب هيز ولكن هل تعتقد إن إ إن إحنا عندنا ديمقراطية كافية تخلينا نفكّر في المبدأ اللي أنت بتتكلّم فيه ده، اللي هو الشعب ممكن ي ي ي يزعل على إن إحنا انتخبنا وزوّرنا! لأ، أعتقد إن عندنا ديمقراطية أصلًا. آه بالضبط أنا والدي أقول لك حاجة أنا والدي.
فاهم قصدي إيه؟ بالضبط بالضبط. بص بص بصراحة لأ، بصراحة لأ.
أ أ أ مدير تفتيش مالي وإداري في منصب يعني منصب كويّس في الدولة يعني، آآ، فكان بيطلع آآ هو طبعًا دلوقتي طلع على المعاش فك فكان بيطلع الانتخابات ك كمراقب يعني. فأنا أتذكر أتذكر أيام انتخابات مبارك و وأيمن نور، فاكر أيمن نور ده؟ فاكره؟ ما أعتقدش إنك ت أنت أنت عندك كام سنة؟
إمم. إمم. حلو. حلو. حلو. أ والل م أنا عندي 24 سنة.
امم يعني ممكن تفتكره شويّة بس لأ 2000 وآمم، ألفين 2006 برافو عليك، 2006، ألفين وستة، ألفين وخمسة هيبقي في أوّل 2006 كده أو آخر 2005.
طيب في 2010؟ و6؟ والله. بصراحة لأ مش هتلاقيني فاكر كان عندي ست 6 سنين بصراحة مش مش هتلاقيني فاكر.
6 سنين ده تلاقيك آه المهم أنا فاكره كويّس جدًا ال ال الانتخابات دي ومش هانسى والدي آآ لمّا كان بييجي يحكي لي يقول لي آآ، هو والدي كان بيحب أيمن نور ده، وكان هينتخبه أصلًا يعني ف ل أنا مش يعني مش هانسى أبدَا إن هو جِه في مرّة آآ مروّح من الانتخابات، وكان مروّح وهو وشّه مخضوض وبتاع فقُلت له: "في إيه أنت زعلان ليه كده؟" قال لي: "أنا كنت النهارده هاروح ورا الشمس" قُلت له: "إشمعنى؟" قال لي: "حصل إنّه هُم كانوا طالبين مِنّي إن أنا أبقى أكبّر دماغي في في الانتخابات اللي موجودة و وأعدّي، ولكن أنا آآ أصرّيت وقُلت لأ بما يرضي الله والكلام ده فأنت ما كُنتش ما كُنتش هتشوف أبوك تاني يعني" قُلت له: "إزاي؟" قال لي: "أنا الظابط جِه قال لي كده بتاع أمن الدولة قال لي بنفْس النَص كده: لو ما عملتش اللي إحنا عاوزينه هتروح ورا الشمس."
إمم. إمم. إمم. إمم. حلو. طبعًا. طبعًا.